Oh bisa banget, Kak, emang susah tapi sangat-sangat bisa, Kak, soalnya kan yang namanya jujur dan sopan itu bukan sesuatu yang bertolak belakang beda kalau misalnya jujur dan bohong itu kan gak mungkin gak mungkin bisa dilakukan gitu kan heeh, jadi jujur dan sopan itu sangat-sangat bisa, Kak. Misalnya gini, eee, ada seseorang yang dia tuh tingkah lakunya buruk lah, sifatnya buruk terus kita mau ngasih masukan gitu, tapi kita mau jujur, tanpa menyakiti hati dia gitu, otomatis kan mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa yang sesopan mungkin yang se yang ibaratnya kalau misalnya kita ngomong sama siapapun itu bakal diterima gitu kata-katanya gitu, jadi bener-bener emang, eee, harus milih kata-kata yang ketika didengar itu terdengar sopan dan kita tuh harus mengutarakan se apa yang apa yang ada gitu, jadi enggak enggak dibuat-buat gitu, sehingga dia tuh seter selain, eee, bisa menerima kata-kata dia juga bisa refleksi, "Oh iya bener juga ya," gitu, kalau menurutku gitu sih, Kak.
Mmm. Waw! <laughs> Itu agak-agak hancur ya. <laughs> Benar. Mhm mhm mhm. Ah, paham banget, iya sih, tapi dari yang kamu jelasin tadi, sebenernya dari sisi, mmm, orang yang mau menerima masukan atau memberi masukan, itu dua-duanya harus dewasa gak sih berarti? Mmm, mhm mhm.
Bener banget, iya bener banget. Jadi itu, kedewasaan itu memang harus dimiliki semua orang sih kalau menurutku. <chuckles>

Masukan. Masukan itu kayak vitamin. Bisa dibilang kadang pahit, gitu ya. Kadang kita malas nerimanya. Tapi kalau tepat, ternyata dia bisa bikin sehat, bikin tumbuh, gitu ya. Masalahnya, masalah utamanya adalah enggak semua orang siap menerima masukan, iya enggak sih? <laughs> Kalau kamu sendiri nih, kamu itu tipe yang sensi enggak sih kalau dikasih masukan, atau kamu itu tipe yang chill aja?
Betul, heeh, setuju. Bener banget, iya. <laughs> Mhm. Oke, eee, ini sebenarnya pertanyaan ini, jawabannya berubah seiring zaman sih. Soalnya kan, jujur dulu aku pas pas mungkin pas masih apa, zaman-zaman SMA ya, masih zaman-zaman kritis-kritisnya gitu kan. Jadi, kalau misalnya dikasih masukan tuh kadang, eee, aku tuh bukan, eee, mendengarkan tapi mencoba untuk melawan gitu. Jadi benar-benar betul banget, jadi defensif. Nah, itu tu benar-benar sifat yang harusnya, eee, jangan sampai dimiliki oleh setiap orang sih. Itu soalnya nyebelin banget setelah kupikir-pikir ya. <laughs> Jadi kalau misalnya aku aku datang nih ke masa lalu, terus ketemu aku yang dulu, rasanya pingin ta aku marahin gitu rasanya, "Kamu kamu tuh enggak usah sok-sokan, <laughs> ka kalem lah gitu, enggak usah enggak usah nyolot gitu. Kamu kan dikasih tahu, masa malah kayak gitu," gitu kan. Nah, kalau sekarang ini semakin bertambahnya umur gitu kan, semakin sadar kalau yang namanya konflik tuh, kalau bisa dihindari gitu kan. Jadi, kalau misalnya ada nih masukan yang sebenarnya enggak sreg nih di hati nih, nah sebisa mungkin ketika emang kita kurang berterima gitu, ya jangan jangan jangan menyampaikannya dengan kayak yang aku dulu gitu, yang nyolot gitu, yang ngelawan gitu. Jadi kayak sampaikan aja mungkin, eee, "Maaf, itu terima kasih atas masukannya, tapi kalau dari aku sendiri" kasih tahu alasannya apa gitu, kenapa enggak suka. Gitu sih kalau aku, Kak.
<laughs> Mhm. Mhm. Oh, jadi defensif ya. <laughs> Oke. Iya Kak. "Eh, kalem coy," gitu ya. <laughs> Mmm, mhm. Ah, mhm mhm mhm mhm mhm. Oh gitu, oke. Seiring bertambahnya umur, jadi lebih kalem sebenarnya ya. Tapi, eee, kalau kamu pikir-pikir lagi waktu balik ke SMA, sebenarnya masukan apa sih yang kamu terima, ingat enggak sih sampai kamu jadinya kesal gitu? Apakah itu memang masukan yang sangat mengkritisasikan diri kamu, atau ternyata sebenarnya santai aja, simpel aja masukannya, cuma emang ya namanya juga anak SMA gitu ya jadi sensi?
Betul.